あの、ちょっと今悩んでいることがありまして、お話を聞いていただきたいんですけど、あのはい、ありがとうございます。私、今まあ、結婚して、で、アメリカにアメリカの方と結婚したので、あ、も、こっちに引っ越してきて1年ぐらいになって、で、生後、今5か月の赤ちゃんがいるんですね。で、こう赤ちゃんが生まれてから、このなんか優先順位と言いますか、自分がこう考えていたまあ、赤ちゃんも生まれた上でのこう人生設計みたいなのを考えてたんですけど、それが今なんかすごく、なんですかね、その優先順位？自分が大切にしたいことがどんどん変わってきていて、なんかこう見直さないといけないなとは思っているんですけど、なんかはい。
はい。 はい、ぜひ。 うん。 はい。 うーん。 うん。 はい。 うーん。 なるほど。ま、ちょっとね、こうお子様がねできてっていうので、生活のね、こうリズムだったりとか、まあっていうのが結構ガラッとね、そのお子さんがいない時期と比べると変わってきますもんね。
はい。 うん。 そうなんですよ。で、なんかこう、ま、生まれもちろん私も旦那さんも、ま、子供3人、最低でも3人で、まあ、4人ぐらい欲しいねっていうお話をしていて、で、まあ、それもわ思っていた上で、まあ、お仕事のこととかも考えてたんですけど、やっぱり生まれてみると全然自分が思ってたのと違って、で、あの、まあ、私、今動画編集のお仕事をメインでしていて、で、まあ、ありがたいことにあの、フリーランスでしていたんですけど、クレアクライアントさんもたくさんいて、ま、依頼もたくさんいただいているっていう状況なんですけど、なんかそこからこう、なんですかね、まあ、クライアントさんがしているような仕事、まあ、き自分の起業とかもしたいなとか考えてたんですけど、いや全然それをすると育児の時間なさそうだなとか思ってきたんですよね。
はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うーん。 なるほど。 ああ、確かにそうですよね。こう、今まではね、こう、キャリアを優先してその、生活を回していくっていう方法ができましたけれども、今ね、こう、お子様が生まれてみると、やはりこう、お子様中心の生活になって、その中にこう、仕事の時間をねじ込むっていう感じにちょっと変わっていますかね。
はい。 うん。 はい。 うん。 そうなんですよ、ほんとにそうで、で、今、特にここは1、2か月は、お昼寝をほんと全くしなくなってしまってまだ生後5か月なんですけど、なのでお昼に全く作業ができなくて、もうお昼は育児に専念して、で、ま、夜に作業するっていう感じになってるんですけど、で、ひとりでこれだったらも私とね旦那さん、4人欲しいとかゆってるけど、そんなの、じゃあもう、私、多分キャリア捨てないといけないんだろうなって思うと、それもそれでなんかすごくま、フリーランスまあ、あの5年ぐらい自分で1人でこうね、頑張ってきてクライアントさんたちもゲットしたっていうので、「ここれを全部捨てないといけないのか？」って思うと、なんかちょっと迷っちゃうところもあるんですよね。
うーん。 はい。 うん。 なほど。うん。 はい。 うーん。 はい。 うんうん。 うーん、う。 うーん、そうですよね。こう、せっかくこう、築き上げてきたキャリアっていうのが、そのね、やっぱりこの生活をするっていう上で、ちょっと続けていいけないなってちょっと、うーん、難しくなってきますよね。それこそね、今はお子様ね、お1人ですけれども、このお子様が、ま、幼稚園とかね保育園とかに行き始めて、また2人目、3人目ってなっていくと、このじ状態がまあ、今後何年も続くますもんね。
はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 そうなんですよ。 うーん、そうなんですよね、で、なんかその、ま、私はずっとキャリアを大切にしたいって思っていて、で、まあ、子供もその、ま、幼稚園だったり保育園に預けてとか、ま、小さい頃からデイケデイケアとかアメリカだとあるので、まあ、そういうところに預けようかなと思ってたんですけど、なんか最近事件も、アメリカすごく多くて、それそうなんですよ。で、なんか周りの人たちもなんかすごくそれが心配で、もう自分で、あの、育ててるおうちで育児してるっていう人たちが多いので、なんか、ま、預けてキャリアを優先しようってずっと思ってたんですけど、やっぱむ生まれてみるとこの過ごす時間も楽しいしってなそうなんですよ。
はい。 うん。 うん。はい。 うん。 ああ、そうですよね。 うん。 うん。 うーん、なるほど。 はい。 そうですよね、それこそこう、「今のこの子は、この時期にしか見れないぞ」っていうところもありますもんね。うん。
そうなんですよ。ほんとにそうで、なんか頭のなほんとに私ずっと仕事脳だったんですね。で、ほんきしたら今今でもまあ、ほんとに、ま、リラックスする時間があるぐらいだったらなんか別の仕事しようってなるぐらいのあれなんですけど、ほんとになんですかね、あの、仕事脳だったんですけど、こ が生まれてからほんとになんか、「あ、すごくこれ大切な時間なんだ」って思うと、「キャリなんかよりもこっちを優先するべきなのかな？」とかも思ってるんですよね。
はい。 うん。 うーん。はい。 ふん、ふん。 うん。 うーん、そ そうなんですね、いや、難しい問題ですよね。それこそこう、キャリアっていうのはね、こう昔からこう、築き上げてきたものでね、今のこの地位にいるっていう、場所がやっぱりすごく大切なことでもありやはりこの子育てっていうのは今のこの時期にしか見られないこの可愛いさだったりとか、ね、このなんか、これができるようになったっていうね、その少し、ちいさなステップっていうのは、こ今しかこの瞬間にしか見れないって考えると、ちょっと人にね、預けてしまうとそれがちょっとこう、自分のね、中でこう見れないっていう悲しさもありますもんね。
うーん。 はい。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 そうなんです。ほんとにおっしゃってる通りで、で、まあ、キャリアもまあ、なにかねすごくなんですか、私の仕事、動画編集なので、ま、クライアントさんもまあ、動画をね私が、じゃあ、「もう作りません」ってなると、もちろん新しい編集者の方を見つけて、で、まあ、もし数年後にやっぱりこう1年後とか2年後に、「やっぱりやりたい」ってなって、「戻らせてください」って言って簡単に戻れるような職業でもないので、ってなるとそうなんですよね。
はい。 うーん。 うん。 うん。そうですね。それがちょっとやっぱり難しいところではありますよね、動画編集のお仕事もね、うーん。
そうなんですよ。で、頑張ってそのやっぱり一番初め、フリーランスで始めた時はほんとにタダ働きと言いますか、クライアントさんをゲットするために、「この動画を、私じあの、タダで作ります」とか言って、ほんとにまあ、いっかげもう数ヶ月ぐらいタダ働きしていた時とかありますし、そういうのを考えると簡単にはちょっと捨てれないんですけど、でもその子供のやっぱりこの時うん。
あ。 うん。 はい。 う、うん。 そうですよね。でもやっぱりちょっとね、こう、預けるっていうのもね、こう、治安の問題的にもちょっと不安になる とかっていうのもありますもんね。
はい。 うん、そうなんですよ。で、どどうしようかなってま迷ってはいるんですけど、なんかこうはい。
うん。 そうなんですね。どうですか、この、ま、預けるって考えると、ちょっとこうね、デイケアだったりとかね、もうちょっと大きくなっ幼稚園、キンダーガーテンの方に、ま、ちょっとこう預けるっていうのを想像つきますけれども、逆にこの仕事している間だけ、おうちで誰か他の人に見ていただくっていうような、ベビーシッターさんって、ちょっと考えられたことってございますか？
はい。 うん。 ああ。 いや、それはなくて。なんかもう、外に預けないといけない、とか思ってたんですけど。確かに、あの誰かに家に来てもらって、見てもらうっていうのは、安心ですよね。
うんうん。 そうですよね。それこそね、こう日本でね、生活されてるる場合だとね、こう、ね、自分のこうお母さんが、ちょっとこう来て、助けに来てくれるっていうのがありますけど。やはりね、こう海外生活でってなると、そういうのもちょっと、難しくなったりするじゃないですか。なのでね、ちょっとこう、ま、数時間だけっていう感じで、その間で仕事がばっとできるとか、うん。ていうのもできるので、もしかしたらそういった方の、こう、ちょっとね、あの、ベビーシッターっていう方も、ちょっと調べてみてもいいかもしれないですね。
はい。 そうなんですよ。うん。 はい、ほんとにそうです。 はい。 はい。 そうですよね。ほんとに多分、その数時間、仕事に確保できるだけで、すごくすあのキャリアを、まあ、捨てることなく、これからも育児できるだろうなと思いますし。そのさっきやっぱり、おっしゃってたみたいに、まあ、私の家族がね、近くにいたら一番いいんですけど。旦那さんの家族も、もう車で14時間とかじゅうななじかんとか離れていてそうなんですよ。はい。飛行機でも5時間ぐらい離れてるので、簡単に、あの今日お仕事あるから、見てて欲しいとかできないんですけど。確かにその、ベビーシッターで、数時間来てくれるだけでも、絶対になんか続けられるなっていう、なんかちょっと自信はなんかついてきましたね。
ん。 うんうん。 うん。 うん。 はい。 わ、遠いですね。アメリカやっぱ、大きいですもんね。うん。 うーん。それですそれです。 うん。 うん。 うーん、そうですね。ど1日にこう、動画編集のお仕事をされるのって、だいたい何時間とかって分かったりします？
そうですね。あの前までは、その、まあ、娘が生まれる前とか、お昼寝をしていた時は、ほんとにゆっくり、まあ、ちょこちょこ携帯色々パソコンで見たりとかすするんですけど。編集作業っていうのは、まあ、5時間ぐらいに収まるぐらいで、もう全部、結構集中できて、やってたんですけど。今はちょっとあの、やっぱ育児とかでね、睡眠不足とかもあって、集中ができない分、ダラダラ、ダラダラ夜5時から7時ぐらいから始めて、遅い時は2時 ぐらいまで、やっちゃってる時もあるんですよね。
はい。 うん。 はい。 うん、はい。 うん。 うん。はい。 うん。 うん。 うん。 うわ。結構長いですね。でもその間にね、こうちょっとね、あの赤ちゃんが、泣いてしまったりとかね、家のことがあったり、でね、その間もありますもんね。お仕事だけに集中できる環境ではないので、やっぱりこう、集中するっていうのもね、大変ですし。何よりもちょっと疲労がね、出てきちゃいますね。うん。
ええ。 うん。 そうなんですよ。 うん。 はい。そうなんですよ。なのでほんとに、お昼に自分、結構朝型なので、本当にあのお昼に、そうやって誰かに来てもらって、見てもらう。そうすれば、確かにキャリアも捨てずに、その育児も、まあ、完璧には捨てずに、その数時間作業も、なんかできるだけで、多分あの育児もね、自分でもできるようになりますし、そのあと。確かに、それが一番自分には、合ってそうかもしれないですね。
はい。 うん。 うん。 うん、はい。 うん。 はい、そうですよね。 うん、もしかしたら、ま、ちょっとね、お値段とかはね、ちょっとわからないので、ちょっとこう、見てみてもいいかもしれないですけど。そこまでこうね、デイケアと変わらなかったりとか、うん、もうするのであれば、ちょっとそういった方法で、こう数時間だけっていうのでね。ちょっとこうね、毎日でもいいですし、週にね、何回かこう、お願いするだけでも、ちょっとね、こう仕事の時間というか、自分自身の時間っていうのがね、できたりするので。まあ、仕事がね、ちょっと少ない日は、普通に、まあ、1人で買い物に行くとかっていうのもね、ますし、ちょっとね、こうあのふわっとね、こうのんびりできる時間っていうのを、もしかしたら作れるかもしれないので。うーん。ちょっとね視野にかもしれないですね。
はい。 うん。 はい。 はい。 うーん、確かに。 はい。 そうですよね。 確かに、ほんとに言われてみればこう、今ま前まではその、あの、お昼に旦那さんが、今育休なので見てくれていて、で、その間にジムに行ったりとかやってたんですけど、今はほんとに疲れが溜まってきて、もうここ数週間それすらもやる気が出てなくて、なんかその、自分の時間自体もすごく必要だなって感じたので、なんか「育児しないと、しないと」って、なんか「自分がしないと」とか思ってたんですけど、なんかこう話してると、やっぱり人に頼る、そうやってベビーシッターとか外部のサポートに頼るのが結構大切だなって感じてきましたね。
はい、うん。 はい。 うん。 うん。 そうですよね。 うん。 はい。うん。 うん、それこそね、こう初めての子育てだとね、ちょっと正解が分からないところだったりとかっていうのも、ね、ベビーシッターの方来ていただくと、ちょっとこう色んな方見てるので、ね、ちょっとこうね、アドバイスを頂いたりっていう部分でも、結構ね、こう、ためになる部分はあるかもしれないですね。
はい。 うん。 そうですよね。ほんとになんか、あの、さっき仰ってたみたいに正解が無い分、やっぱり、周りの人が自分で、なんかこう、じゅこの二人の時間がすごく大切、子供との、とかやってるの見ると「あ、自分も、これ全部子育ては自分がやらなか、ちゃんと自分が見なきゃ」とか思ってたんですけど、やっぱりなんかその、周りの人ももちろんね、キャリアを大切にしている人はそうやって外部のサポートにも頼ってますもんね。
はい。 うん、ふーん。 そうですね。ま、自分でね、こうちょっとストレスにならずにね、こうちょっとね、自分の時間っていうのが作るれるようになるっていうのもね、ちょっと外部のサポートのいいところではあるかなと思いますね。
うん。 はい。 そうですよね。いや、今日はほんとにお話聞いていただいて、それだけでちょっと悩みもすっきりしてきましたし、外部サポート、ベビーシッターさん調べてみようと思います。ありがとうございました。
はい。 ああ、良かったです。 はい。 こちらこそありがとうございました。